Wie gehst du denn eigentlich mit ständigen Benachrichtigungen um?
Hm, das hat sich mit der Weile echt ganz schön geändert. Am Anfang war es nämlich so, dass ich halt für alles Benachrichtigungen an hatte. Und mit der Zeit habe ich das tatsächlich 'n bisschen eingeschränkt, weil ich gemerkt habe, das tut mir echt nicht gut.
Ja. Wie hast du das gemerkt, dass es dir nicht gut tut?
Hm. Also, ich habe gemerkt, dass ich halt super abhängig vom Handy war, und bei jedem ma ma macht ja dann dieses typische Bing, ne, das ke kennt ja sicherlich jeder. Und, ähm, ich war dann total nervös, wenn ich das gehört habe und mal nicht ans Handy gehen konnte. Beispielsweise an der Arbeit oder in der Uni oder so. Und dann <chuckles> hat das, äh, Handy Bing gemacht, so und du denkst dir einfach: „Okay, jetzt muss ich dran." Aber man hatte vielleicht gar nicht die Zeit dafür, ne, weil es ging nicht. Und das war halt dann super stressig.
Mhm. Ja. Mhm. Und wie hast du dich dann entschieden? Also, sagen wir mal, du warst jetzt auf der Arbeit und du hast 'ne Benachrichtigung bekommen. Hast du dann gesagt: „Okay, ich bin jetzt auf der Arbeit und ich gehe nicht dran"? Oder hat dich dann irgendwie dein Kopf doch dazu irgendwie überreden können, dran zu gehen?
<chuckles> Ich bin fast immer dran gegangen. Also, äh, es ich hatte da fast gar keine Selbstkontrolle. Und das war halt echt, äh, so und das in der Regel war es ja nie was Wichtiges, ne? Das ist ja no das kommt ja noch mit dazu, dann. Okay, irgendjemand hat dir irgend 'nen lustiges Video geschickt. Okay, alles klar. Ist das gar nicht wichtig jetzt? Oder, äh, irgendwie jemand hat dir gerade mal geschrieben: „Ach, hier, guck dir doch das mal an." Okay, alles klar. Hätte ich mir auch nach der Arbeit angucken können, ne? Aber in dem Moment dachte man: „Oh Gott, es könnte ja was Wichtiges sein, ne?"
Ah, okay. Mhm. Ja. <laughs> Ja. Mhm. Also du implizierst es so, dass du sagst okay, du gehst ans Handy, weil du halt davon ausgehen musst, dass ja eventuell f 'n Notfall sein könnte, dass irgendjemand, der deine Hilfe braucht auch.
Ja, so habe ich es mir zumindest immer schön geredet. Am Ende des Tages ist es eigentlich nie der Fall gewesen. Und ich habe halt immer gedacht: „Okay, es könnte ja irgendwas Wichtiges sein“, aber es war halt nie was Wichtiges und, ähm, das musste ich irgendwann für mich dann auch einfach mal so feststellen, dass das ja nie der Fall ist. Und, ähm, das war dann halt in der Zeit, wo ich dann auch gemerkt habe: „Okay, das ist irgendwie sehr belastend, so dauerhaft ans Handy gehen zu müssen“, auch, dass ich da dann gedacht habe: „Okay, da muss ich doch was dran ändern.“
Mhm. Klar. Mhm. Ja, aber du sagst ja jetzt gerade, dass du es feststellen musstest. Das heißt ja, du hast es irgendwann bemerkt und hast es dann auch geändert, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, glücklicherweise schon. Also, äh, zum wie gesagt, ganz lange Zeit habe ich das nicht geändert. Und, äh, habe das einfach so laufen lassen. Und ehrlicherweise wurden die Benachrichtigungen halt immer mehr, ne? Also, man hatte irgendwie immer mehr soziale Kontakte und immer mehr Nachrichten, äh, Benachrichtigung, die einfach reinkamen. Es waren ja teilweise Sachen selbst, d da hat nicht mal jemand geschrieben, sondern das war dann irgendwie, äh, 'ne Nachricht v von irgend 'ner App oder 'ne E-Mail, die reinkam, irgend 'ne na Werbungsmail oder so, also vollkommener Quatsch, halt eigentlich. Und das, äh, war dann irgendwann halt zu viel.
<laughs> Ja. Ja. Mhm. Ja. Und was hast du dann gemacht? Also, ich meine, viele kennen bestimmt das Problem und wissen aber nicht, wie man da rauskommt. Also hast du da irgendwie Tipps, wie du's gemacht hast?
Mhm. Also angefangen habe ich damit, das zu erkennen und habe mir dann gedacht, okay, wie kann ich das denn jetzt am leichtesten ändern? Und dann habe ich einfach mal geschaut okay, ich stelle jetzt einfach mal 'n paar Benachrichtigungen aus, ne? Man kann ja bei den Apps steuern, für was möchte ich Benachrichtigungen bekommen, äh, darf mir diese App überhaupt diese sogenannten Push-Nachrichten senden, ne? Und, ähm, da habe ich dann halt so 'n bisschen aussortiert erstmal.
Ja. Stimmt, ja. Okay. Und, na ja, woran hast du dann dich orientiert? Also, wo wie hast du festgelegt, welche App darf mir jetzt Benachrichtigungen schicken und welche dann doch lieber nicht?
Ich war da eigentlich relativ radikal. Ich habe erst mal alles ausgeschaltet bis auf WhatsApp, ähm, und so Chat-Nachrichten auf aus Instagram heraus. Ansonsten habe ich alles, äh, blockiert, weil ich mir dachte, ja, gut, okay, also okay, wa war nicht ganz richtig. E-Mails, die habe ich tatsächlich dann auch noch bekommen. Ähm, aber ansonsten habe ich alle anderen Apps so deaktiviert halt, also zumindest die Benachrichtigung deaktiviert, ne? Und dann wurd's zumindest schon mal 'n gutes Stück weniger.
Okay. Mhm. Ja. Aber warum hast du si dich dafür entschieden, Instagram jetzt doch noch zu behalten als Benachrichtigung? Weil, ich meine, normalerweise ist es ja auch einfach nur 'ne Social-Media-App und die ist fürs Entertaining da, also warum?
<chuckles> Ja. <laughs> Tatsächlich, glaube ich, war es in dem Moment so 'n bisschen äh, ich wollte nicht gleich alles abschalten. Und das war mir irgendwie so wichtig, ne? Ich habe da so viel Zeit immer verbracht. Und, ähm, deswegen konnte ich mich da nicht so zu durchringen, das zu machen, äh, muss aber dazu sagen. Klar, im im Nachhinein, also, später habe ich dann fast a beziehungsweise eigentlich alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Ähm, und da war dann natürlich auch Instagram mit dabei, so dass ich das mittlerweile kriege ich gar keine Nachrichten mehr groß. Ähm, aber, ja, ne? Ich ich glaube, damals war das einfach so 'n bisschen so die diese Sucht, äh, ta die, die dann einfach da war. Und das war schwer, das nicht zu machen.
Ja. Mhm. Ah. Hm. Und wie lange hast du das jetzt ausprobiert? Also seit seit wann machst du das?
Hm, also, angefangen habe ich die Benachrichtigungen zu deaktivieren, also die 1., würde ich sagen, vor boah, vor 2 Jahren, ähm, habe ich das gemacht. Und, ähm, dann habe ich aber gemerkt: „Okay, es ist jetzt nicht so richtig gut. Äh, es dürfte noch weniger sein.“ Und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach radikal da hatte ich 'n neues Smartphone. Und da musste ich ja wieder alle Apps neu runterladen. Ähm, und da habe ich dann von Beginn an einfach überall gesagt: „Hey, Benachrichtigung blockieren.“ So. Und da habe ich das einfach radikal
Okay. <chuckles> Mhm. Ja, stimmt. Ach ja, okay. Warum diese radikale Entscheidung?
Ähm, weil ich gemerkt habe, das ist einfach auf Dauer nicht gut gewesen. Ähm, und habe halt auch da dann irgendwann da war dann auch die Erkenntnis da, ja: „Okay, es kommt ja eigentlich eh nie was Wichtiges darüber rein. Warum lasse ich's denn nicht einfach mal und probiere es mal aus“ und habe dann echt das komplett radikal umgestellt.
Mhm. Okay, spannend. Hast du denn in deinem Alltag, seitdem du es umgestellt hast, dann auch irgendwie Veränderungen gemerkt, dass du dich jetzt irgendwie besser fokussieren kannst oder irgendwelche anderen positiven Side-Effects, sage ich mal?
Auf jeden Fall. Also, dadurch, dass das Handy jetzt, äh, nicht mehr klingelt, nicht mehr keine Geräusche von sich gibt, ähm, gucke ich vergesse ich es manchmal. Ab und also klar, so dieser dieser Automatismus, äh, ab und zu trotzdem drauf zu gucken, der ist noch da. Aber es ist nicht mehr so, dass ich dann, äh, so nervös werde, ne, wie ich das früher war. Und, äh, dementsprechend gucke ich jetzt viel seltener aufs Handy und, äh, würde jetzt auch mal schätzen, ich w habe es tatsächlich nicht in Zahlen gemessen, aber auch, dass ich deutlich weniger Zeit am Smartphone verbringe im Vergleich zu früher.
Ja. Mhm. Ja. Ah, okay, aber wir haben ja vorhin so k bisschen festgehalten, dass man ja irgendwie diese Verantwortung hat, zumindest irgendwie seinen Liebsten, sage ich jetzt einfach mal irgendwie zu antworten. Wie gehst du damit um? Weil du bist ja jetzt theoretisch nicht mehr so erreichbar wie du es vorher warst.
Mhm, mhm. Ja, tatsächlich. Aber, äh, in der Regel ist es so, dass ich jetzt einfach schaue okay, ähm, ich w ich gucke trotzdem regelmäßig rein, ne? Also, ich gucke dann einfach, wer hat mir geschrieben? Äh. Und, äh, wenn man in die App reingeht, dann sieht man das ja letztendlich auch, ähm, und habe dann einfach so Zeitfenster, wo ich dann einfach mal nachschaue. Und, äh, m wie gesagt, seitdem ist es tatsächlich auch nicht vorgekommen, dass da mal was wirklich Wichtiges mit dabei war.
Mhm. Ja. Mhm. Klar, also ich meine, es könnte natürlich immer passieren, aber ich meine, man kann ja nicht immer vom Worst-Case ausgehen. Aber was ich mich jetzt gerade frage ist, wie wie kam das denn auch an bei deinen, äh, Bekanntschaften, sage ich mal? Also kam das dann irgendwie auf Zu kamst du auf Zuspruch, wo die Leute gesagt haben: „Hey, ich habe das auch, das Problem, und gut dass du es machst“ oder fanden die es dann doch vielleicht eher blöd, dass du gesagt hast: „Okay, ja, ich brauche jetzt vielleicht 'n bisschen länger, bis ich euch mal antworte“?
Mhm. Das stimmt. Mhm. Ähm. Jein. Also, äh, natürlich hat man dann schon das ein oder andere Mal nicht so das Verständnis gehabt, warum ich auf einmal nicht mehr so schnell geantwortet habe, aber in der Regel kennen dieses Problem halt wirklich viele Leute, und dann wenn ich das so mal erklärt habe, dann haben die das auch ziemlich schnell total nachvollziehen können und haben gesagt: „Eigentlich habe ich da auch schon dr öfters darüber nachgedacht und wollte es machen und irgendwie mache ich es aber nie.“ Also, es ist eher eher Verständnis gewesen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. <laughs> Mhm. Was denkst du denn, weil du gerade gesagt hast, dass n naja, du Leute kennst, die sagen, dass die das nicht also, dass sie auch das Problem haben, aber das irgendwie nicht ändern können oder wollen woran liegt es denn, denkst du zumindest bei denen?
Mhm. Hm. Also, ich glaube, dass es auch da so 'n bisschen so ist wie bei mir. Es ist diese auf der einen Seite hat man Angst, man verpasst irgendwas Wichtiges, ne? Man man verpasst irgendeine wichtige Nachricht von Bekannten, Verwandten irgendwie. Ähm, oder auf der anderen Seite natürlich auch allgemein. Also, äh, es gibt ja diese Fear of Missing Out, diese FOMO. Ähm, die das ist natürlich echt so 'n Ding. Ähm, die äh, ich glaube, da haben echt viele Leute einfach Angst, irgendwas Aktuelles zu verpassen und nicht genau in dem Moment einfach dabei zu sein.
Mhm. Ja. Stimmt, ja. Mhm. Aber würdest du nicht sagen, dass FOMO vielleicht auch umgedreht werden kann? Also, dass man sagt, man verpasst vielleicht auch einfach das Leben, wenn man das Handy zu viel benutzt?
Das ist 'ne interessante Sichtweise. Und tatsächlich sehe ich das auch so. Aber es hat sich mittlerweile halt so, ähm, <sighs> na ja, ein eingebürgert. Also, ähm, es ist einfach so ein fester Bestandteil im Leben von vielen Leuten geworden, dass es schwierig ist, davon überhaupt noch mal wegzukommen, weil man darf ja auch nicht vergessen, da sind ja auch, äh, letztendlich halt so so D äh, Dopamin-Schübe mit dabei, äh, wenn man auf Instagram geht und solche Sachen. Äh, die spielen ja auch ganz stark da mit rein halt, ne?
Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Also, du hast auch bei dir gemerkt, dass wenn du jetzt irgendwie an dein Handy gegangen bist, obwohl du es ja eigentlich als schlecht empfindest oder weißt, dass du es nicht machen sollst, dass du gemerkt hast, wie nicht förmlich Dopamine ausgestoßen wird und du das merkst. Aber du hast halt schon bemerkt, dass das vielleicht auch einfach gut getan hat, jetzt einfach dran zu gehen und dein Bewusstsein irgendwie damit z irgendwie zu locken, sage ich jetzt mal.
Mhm, ja, auf jeden Fall. Also, das, ähm je mehr man darüber nachdenkt und umso bewusster einem das ist, umso eher fällt einem das dann letztendlich auch auf, dass das so ist, ne? Also, ähm, das hat sich mit der Zeit einfach so eingestellt. Und man hat so 'n größeres Bewusstsein auch dafür bekommen, was da überhaupt gerade in einem auch passiert.
Mhm. Ja. Aber wir haben ja jetzt nur über eine Methode gesprochen. Also, du hast ja jetzt ge gesch gesagt, dass du die Benachrichtigungen ausstellst. Hast du da auch aber mal von 'ner anderen Methode gehört oder vielleicht auch irgendwie mal 'ne andere Methode ausprobiert, wie man vielleicht auch damit umgehen kann?
Mhm. Also, ausprobiert habe ich's nicht. Aber es gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel zeitliche Begrenzungen drin zu haben, ne? Also, dass du, äh, dann schaust, okay, ich habe jetzt äh, es gibt ja so 'n Fokus-Modus, äh, an den meisten Handys, den man dann zum Beispiel aktiviert, wenn man, ähm, gerade man hat irgendwie 'n wichtiges Meeting. Man ist grad an der Arbeit und das ist grad wichtig. Dann kann man den aktivieren und ansonsten hat man den nicht aktiviert. Und dann kriegt man halt in dieser Zeit dann eben keine Benachrichtigungen oder halt wirklich nur man kann dann auch einstellen: Was sind wirklich wichtige Push-Benachrichtigungen und welche nicht, ne? Dann kann man auch so 'n bisschen klassifizieren in solchen Momenten. Und dann kann man das Ganze halt auch so 'n bisschen darüber steuern, ne?
Aha. Genau. Mhm. Mhm. Okay, aber du hast ja jetzt eben gesagt, du hast das noch nicht ausprobiert. Warum?
Ähm, weil für mich war's einfach der leichtere Weg, einfach das radikal zu deaktivieren. Ähm, es war einfach der leichtere Weg. Und, äh, bis jetzt, äh, sage ich mal, hat sich's ja auch ausgezahlt. Und es war auch gut, das so zu machen, ähm, weil ich glaube, mit so 'nem Fokus-Modus, da wäre ich dann auch wieder schnell an den Punkt gelangt, wo ich das dann nicht mehr so regelmäßig aktiviert hätte und dann hätte es schnell den Effekt verloren.
Okay Ja. Mhm. Hast du denn aber auch irgendwie Beziehung, äh, äh, in deiner Arbeitswelt dazu, dass du da irgendwie auf Be Benachrichtigungen angewiesen bist, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, da bräuchtest du vielleicht doch Benachrichtigung?
Hm. Also, äh, das sind dann aber Benachrichtigungen auf dem, äh, Endgerät, auf dem ich dann arbeite, also auf dem Notebook, PC oder sonstiges. Ähm, und da ist es dann in Ordnung. Es ist teilweise auch ganz schön viel geworden mit den Benachrichtigungen. Ähm, aber da ist es so ähm, da bin ich in der Regel darauf angewiesen. Wenn ich aber mal 'ne Fokuszeit habe, dann beende ich halt einfach alles, was Benachrichtigungen schicken kann. Und dann arb so hole ich mir dann praktisch meinen Fokus-Modus in dem Moment.
Okay. Mhm. Ja. Wie hast du denn bei dir im Umkreis aber eigentlich so festgestellt gibt es da auch viele, die sowas mal ausprobiert haben? Oder bist du da dann doch eher so 'n bisschen so der Spezialfall, sage ich mal, der sich da irgendwie 'n bisschen gegen wehrt?
Hm, also, es ist so, dass viele davon erzählen und sagen, sie würden es gerne mal ausprobieren. Aber die wenigsten haben es tatsächlich ausprobiert. Eben genau aus diesen Beweggründen, die ich eben schon genannt habe. Und, äh, das ist eigentlich total schade, weil, ähm, für mich hat sich es ja so gezeigt. Ich habe ja erst mal so 'ne Benachrichtigung deaktivieren Light Version gemacht, ähm, und habe es dann, ähm, im krasseren Kurs halt durchgezogen. Und nur durch diese Light Version, die ich gemacht habe, hat sich erst mal für mich gezeigt, okay, ähm, so das, äh es ist gar nicht schlimm, das zu machen, ne? Und, äh, es ist sogar besser, es zu machen. Und, äh, ich finde diese Erfahrung, die sollte man einfach dann mal gemacht haben.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm, also, könnte man aber auch vielleicht einfach sagen, dass nicht jeder direkt mit diesem, ich sage mal, radikalen Einstieg da reingehen muss und direkt alles ausschalten muss und dass man da vielleicht auch entweder halt sagt: „Okay, ich lasse noch 'n paar Benachrichtigungen an", oder man sagt halt: „Okay, ich probiere mal diesen Ruhemodus“, den du vorhin erwähnt hast und probiert das mal aus, einfach, um vielleicht 'n bisschen sanfteren Einstieg zu kriegen, oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall, genau so. Also, einfach man muss da für sich den richtigen Weg finden, weil man muss sich auch wohlfühlen. Und, äh, wenn es jetzt so ist, zum Beispiel wei den Punkt, den wir vorhin hatten. Man fühlt sich halt total unsicher oder hat da Angst, was zu verpassen. Ähm, und wenn man alle Benachrichtigungen ausstellt, dann ist dieses Gefühl noch mehr da. Ja, dann ist ja trifft tritt ja diese dieses Positive von diesem Benachrichtigungen ausstellen gar nicht ein und, äh, dann ist es natürlich total kontraproduktiv. Und, äh, da würde ich dann sagen: „Hey, dann musst du 'nen anderen Weg wählen." Und das muss jeder für sich selber so 'n bisschen herausfinden, ähm, was da wirklich gut für ihn funktioniert und passt.
Ja. Ja. Mhm. Ja, s genau, ja. Und wie ist es so mit Kindern? Ich meine, heutzutage ist es ja schon mehr oder weniger normal, dass Kinder irgendwie mit, äh, Smartphones aufwachsen, sage ich mal. Siehst du da nochmal irgendwie 'ne größere Gefahr, weil die gar nicht wissen, wie man mit da damit umgeht überhaupt?
Mhm. Ja, ich glaube, da ist das größte Problem, dass sie es gar nicht ohne wirklich kennen. Und, äh, deswegen vielleicht auch da einfach mal bewusst das Gespräch da also, da sehe ich ganz viel die Verantwortung bei den Eltern einfach mal bewusst das Gespräch suchen und sagen: „Hey, also, m es scheint dich ja irgendwie doch abzulenken, wenn's einem auffällt, ähm, p probier's doch mal ohne.“ Ne? Und einfach mal so versuchen, 'nen Gespräch zumindest irgendwie in die Richtung. Sensibilisieren ist, glaube ich, da das richtige Stichwort.
Mhm. Ja. Mhm. Okay, also, aber du würdest es schon ansprechen, wenn's dir auffallen würde, weil ich meine im Vergleich zu deinen Freunden, da sagst du ja auch nicht, dass du das jetzt irgendwie irgendwie da als deine Rolle siehst, s dich dadrum zu kümmern, aber beim Kind dann vielleicht eher doch.
Mhm, ne da Ja, tatsächlich. Ich also, wie gesagt, gerade bei den Eltern sehe ich da die Verantwortung. Das sollte man auf jeden Fall schon tun.
Mhm. Okay. Ja, war auf jeden Fall super spannend, mit dir darüber zu reden. Also, vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast.
Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir noch 'n schönen Abend.